Hey du, ähm, ich habe gerade ein ziemlich großes Problem in meinem Leben. Und zwar, ich habe ständige Sorgen über meine eigene Zukunft so. Äh, was ich jetzt konkret damit meine ist, ähm nur zur Info, ich bin halt, äh, Informatikstudent. Ich studiere Informatik und es ist nicht s es ist jetzt nicht so, als würde ich Informatik lieben und es jetzt studieren, so. Es ist eher so passiert, dass ich das studiere, weil meine Familie das gemacht hat, so. Es ist so eine ist ein Familiendruck, würde ich sagen. Also ja, mein Vater war halt Informatiker, mein Bruder hat Informatik studiert und jetzt wollen sie halt, dass ich jetzt Informatik studiere. Und ich bin ehrlich, ich habe ihnen einfach blind gefolgt und ich bin jetzt halt im Informatikstudium drin, aber ich habe dann gemerkt dann habe ich auch wirklich gemerkt, dass es mir nicht so viel Spaß macht so. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich halt sozusagen den ganzen Tag vor dem PC sitze, 8 Stunden lang arbeite und dann wieder nach Hause fahre, so. Das das hört sich nicht so nach meinem Ding an. Und ich habe dann wirklich Angst, dass ich in der Zukunft halt einen Job machen werde, der mir halt wirklich nicht gefällt und ich dann jeden Tag das Gleiche machen muss. So und da habe ich 'ne Frage wirklich an dich, wie kann man irgend kann man irgendwie diese Ungewissheit so etwas unterdrücken oder irgendwas dagegen tun vielleicht?
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Hm, mhm. Ja, das hört sich, äh, nach 'nem Debakel 'n bisschen an. Kurze Frage, so wie lange bi oder w wie lange bist du schon in dem Studium drinnen? Ist hast du erst angefangen oder geht's schon 'n paar Jahre? Wann wann wäre der Abschluss? Also, wie ist da der Status?
Also, ich habe tatsächlich erst gerade angefangen, ich bin gerade im 1. Semester und aber ich merke schon, na also, ich nat also, die es ist die Stoffe sind ich interessant. Also, ich finde sie interessant tatsächlich, aber es es macht mir nicht Spaß. Es erfüllt mich nicht, so. Also, es ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll dieses Gefühl, das ist so, es
Ja. Ja. Ja. Mhm, so von der Theorie und das Lernen her ist es wahrscheinlich, ähm macht es dir Spaß. Aber dann, wenn du dir wirklich die praktische Welt dann vorstellen musst, dass du dann wirklich dein die m die Mehrzahl an Stunden von deinem Tag vor dem Computer sitzt, dann die dieser Job wahrscheinlich fühlt sich für dich 'n bisschen, äh, nicht so passend an. Und 'ne andere Frage, so dieser Druck, weißt du, den du den du erzählt hast, den du verspürst, weil dein Papa und dein Bruder Informatiker sind. Ist es die denkst du, dieser Druck kommt von dir selbst? Ist es 'n intrinsischer Druck oder f äh, g ist da schon 'n familiärer Druck oder 'ne Erwartung dahinter, dass dass das Informatikstudium dass du in den gleichen, ähm, ähm, Fußstapfen von deinem Papa, äh, gehen musst? Also oder ist das 'n Stress, w was nicht artikuliert wurde und den machst du dir eher selbst? Also, wie wie wie ist das bei dir?
Hm, also, ich würde s eher sagen, dass es intrinsisch ist, also, dass es halt von mir selber kommt, aber ich weiß jetzt nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich ich ich verspüre trotzdem diesen diesen Druck so, dieses wie sagt man das? Es ist halt unsichtbar so, aber ich fühle es trotzdem halt und es ist ja, ne, es ist halt intrinsisch, würde ich mal sagen, in dem Sinne halt, dass ich selber sehr f sehr hohe Standards an an mich habe so. Und ich möchte halt meine Eltern halt nicht so enttäuschen, so und ich n noch kurz zur Info, ich komme aus einer asiat asiatischen Familie so. Und da wird halt Tradition beziehungsweise halt, äh, akademische s Leistung halt sehr hoch angesehen, so, ne?
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. <clears throat> Ja. Mhm. Ja. Absolut, absolut. Ja, die kann ich mir vorstellen, 'n kultureller Druck dahinter, der einfach diese Erwartung zu erfüllen, ähm, dass, äh, die Eltern und man will ja als Kind generell, dass dass Eltern stolz auf einen sind. Ja, ähm, aber ich sage mal so, wenn du gegen dich selbst gehst oder f am Anfang hast du auch benannt, so von wegen: Kann man das einfach dann unterdrücken? Ähm, es ist schwer, ne, weil ich denke, was zu unterdrücken, was authentisch einer selbst ist oder was dein Interessengebiet ist und dein und dein du als Mensch, äh, willst ja dein Leben komplett vollwertig leben, wie du es möchtest und zu deinem Potenzial. Und wenn du das Gefühl hast, da was zu unterdrücken zu müssen in deinem beruflichen Weg. Ich denke, das kann manchmal dysfunktional zu einem werden langz langfristig. Und du könntest vielleicht dann in der f Zukunft, wenn du diesen Weg gehst, aber hattest schon von Anfang an das Gefühl, das ist nicht deins. Ähm, und dann in der Zukunft kann es schon passieren, dass du sagst: „Hätte ich doch, wäre ich doch“, ähm, weil man lebt wirklich nur einmal. Und, ähm, natürlich n willst du so 'n bisschen deine Eltern den äh, äh, den Weg deiner Eltern erfüllen und sowas. Aber da, äh ich denke, 'ne Balance finden zwischen, was wirklich authentisch f dein Lebensweg ist und dann auch, äh, was dein für deine Eltern passend ist. Vielleicht wäre 'n anderer Weg ja auch passend für deine Eltern, aber du weißt es nur nicht. Denkst du, das könnte der Fall sein?
Genau. Ja, und Ja. Uh, ähm, ja, also, ich ich würde sagen, dass meine Eltern etwas- wie sagt man das- altmodisch sind. Also, die 2 so okay. Also, ich habe tatsächlich noch ein andere Interesse. Also, ich mache ich ich liebe es halt zu musizieren als Hobby. Ich liebe Musik. Also, ich spiele halt Schlagzeug, ich spiele ich ich habe früher Klavier gespielt und ich singe auch gerne. Und, ähm, ich habe auch tatsächlich überlegt, äh, Musik zu studieren, aber ich b ich ich kann mir das nicht also, wie sagt man das? Es wird ja sehr oft gesagt, dass diese künstlerischen Bereiche etwas, äh, nicht so gefragt sind wie die technischen Bereiche so und es ist halt so, dass ich halt Angst habe, das meinen Eltern so zu erzählen, so dass ich halt eigentlich die, äh, Musik studieren möchte, weil ich wahrscheinlich denken also, wie ich halt sie kenne, wird es wahrscheinlich zu einem großen Streit werden, so und das möchte eigentlich verhindern.
Mhm. Mhm. Cool. Mhm. Mhm. Hm. Okay. Ähm, denkst du einfach wegen, hm, dieser Stereotypie, dass Kunst und Musik eher, ja, äh, nicht als als, äh, Status äh, Job angesehen werden? Denkst du denkst du das? Oder hat das auch mit Geld zu tun, dass man einfach 'ne Stereotypie hat von wegen Künstler werden nicht so gut bezahlt, oder es gibt 'ne größere Ungewissheit an an an Jobplatzierung. Ähm, denkst du, daher kommt eher 'ne Angst von deinen Eltern, oder ähm oder woher woher denkst du, äh, äh, könnte so dieser dieser Pushback von deinen Eltern kommen?
Oh, also, ja, zumal ich würde mal sagen, dass, ähm, alle Faktoren eine Rolle spielen, also, zumal ja das, äh, f das nicht finanziell nicht so, wie sagt man das, äh stabil ist, so im Vergleich zu einem Job, wo man halt wirklich jeden Monat sein, ähm, wie heißt das, seine seine, äh sein Gehalt bekommt. Und bei Musikern ist es ja oft so, dass sie halt bezahlt werden, je nachdem, wie viel sie gemacht haben. Und ich bin mir halt auch ni ich bin halt etwas, wie sagt man das, selbstkritisch gegenüber mir über, äh gegenüber mir selber, ob ich es überhaupt schaffe, so gut zu sein, dass ich halt auch, äh, öfters mal bezahlt werde als Musiker so. Und ja, es ist halt, wie sagt man das meine Eltern wollen halt auch nicht, dass ich in der Zukunft f so leiden leide unter den ganzen Stress so als Musiker so wahrscheinlich. Deswegen haben sie mir auch empfohlen, wirklich ein Studienfach beziehungsweise einen Weg zu nehmen, we was halt mich in der Zukunft, äh, definitiv noch, ah, äh, helfen wird, also, aufbewahren wird vor dem ganzen, äh, v von der von der ganzen wie heißt, ähm, <smacks lips> ah es es es hilft mir halt sozusagen ein Sicherheit es ha es ist sozusagen ein Sicherheitsnetz für mich. Also, wenn wenn ich etwas machen möchte und das verk äh, nicht verkacke, aber halt, äh, nicht schaffe, dann kann ich halt immer noch z auf meinen, äh, Informatikabschluss, äh, zurückgreifen und dann einen Job damit finden, sowas halt.
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Ja, ja. Und ich meine, damit haben deine Eltern ja auch recht. Und da g ne, weil ich sage mal so 'ne 'ne ungewisse F Stabilität in Sachen Finanzen und Job zu haben, das ist ja auch 'ne reale Angst, ja, für für Menschen und für für Leute. Und ich kann mir vorstellen, als Eltern ich bin kein Elternteil, aber ich kann mir vorstellen, dass da 'ne gewisse Angst oder Sorge liegt, auch von den Eltern her, dass ihre Kinder Stabilität im in der Zukunft finden. Aber ich denke auch 'ne Leidenschaft, ähm, anzugehen, wenn man schon von vornherein weiß, also, wenn du schon von jetzt schon weißt, wenn du sagst: „Informatik ist absolut nix für mich. Ja, also, geht gar nicht. Ich I ich mag den Studiengang nicht, oder ich kann's mir einfach nicht vorstellen, dass das meine Arbeit ist.” Übrigens, hast du mal 'n Praktikum gemacht in dem Bereich, wo du so 'n bisschen den täglichen Ablauf erfahren hast, wie sich's denn eigentlich dann in der Arbeitswelt anfühlt mit dem Studium, oder hast du noch keine Praktika-Erfahrung?
Oh, also, ich habe tatsächlich mal 'n Praktikum während der Schule gehabt, wo ich halt bei der Firma von meinem Vater halt sozusagen ein Praktikum gemacht habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das waren die langweiligsten 2 Wochen meines Lebens. Es war es ist es war halt seine Logistikfirma und, äh, mein Vater hat halt da, äh, Softwares programmiert, so für die Lo Logistikfirma und, äh, ich habe dann da sozusagen ausgeholfen als Praktikant. Aber wie soll ich das sagen, es es war so richtig monoton. Also, es ist so ich kann mir das nicht vorstellen, wirklich in der Zukunft zu machen, weil es alles so, wie sagt man das, diese Büroatmosphäre, die die ist sehr bedrückend, so. Es ich nicht gut beschreiben. Es ist wirklich s es ist ist einfach nur traurig, manchmal. Einfach das
Hm. <chuckles> Oh je, okay. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Ja. Ja, das kann ich nachvollziehen, das kann ich ver gut verstehen, ähm, die Monotonie von von von der Bürowelt. Also, wenn du sagst, wenn du schon irgendwie diese bewusste und unterbewusste m ähm, Entscheidung getroffen hast, aber auch mit eben die Emotionen dabei sind, wo du weißt, 100 % ist es nicht nichts für mich. Dann würde ich Schritte eingehen, um das zu verändern, weil du kannst dich nicht zwingen zu 'nem Weg zu 'nem Lebensweg, der einfach nichts für dich ist, ja. Man man will ja 'n authentisches, schönes Leben führen. Darum geht's ja, ne? Es geht ja nicht irgendwie Dinge zu unterdrücken oder sich in was rein zu zwängen, wo man schon von vornherein es ist es passt einfach nicht zu mir. Ähm, dann würde ich s wirklich Schritte einleiten, vielleicht das auch, ähm, mit meinen Eltern versuchen anzusprechen. Ähm, kommt drauf an, wie eure Kommunikation ist und natürlich kann es zu 'nem Konflikt führen zwischen dir und und dem Elternhaus. Aber und da musst du halt das kann nur jeder für sich selbst, aber da musst du so die Entscheidung treffen: „Okay, diesen Kon dieser Konflikt ist es mir wert, um zumindest meine Zukunft so leben zu können, wie es wie ich es für mich, äh, mir vorstelle und und, ähm, wo ich glücklich werden kann.“ Aber vielleicht kann auch 'ne Alternative getu gefunden werden. Es muss ja nicht a Informatik sein, aber du kannst ja 'n Studienweg auch eingehen, der auch Stabilität bringt. Ja, aber nicht jetzt direkt Informatik und Musik kann deine Leidenschaft und dein dein Hobby sein, was dich unterstützt. Und wenn du da vielleicht erfolgreicher und erfolgreicher wirst, dann kann das ja langsam überhandnehmen. Und eventuell kann Musik zu deiner Karriere werden. Ähm, das könnte vielleicht, ja, was sein, was
Aha, mhm. Das ja genau. Also, ich sollte ich denke mal, ich sollte es nicht ins Extreme denken und e etwas Mut haben, einfach einfach den ersten Schritt zu gehen und auch m mit meinen Eltern zu reden. Ja, das ergibt Sinn. Also, ja, aber vielen Dank für das Gespräch und deine Ratschläge. Also, sie haben mir sehr weitergeholfen, emotional auch noch.
Mhm. Super. Absolut. Ja. Ich wünsche dir das Beste. Also, viel Erfolg. Du schaffst das schon.
Ja, Dankeschön.
Okay, tschau.